kaya nga, pero <smacks lips> alam mo kapag ako ganyan, kasi share ko na lang din ha, um, meron sa trabaho 'din actually normally naman talaga nangyayari 'yong ganyan 'pag sa trabaho kasi 'pag magkakaibigan magtatalo kayo pero magbabati 'din kayo maglolokohan kayo oh, depende na lang 'din kasi gano'n kami mga kaibigan ko pero pagdating sa trabaho, ganyan kasi 'di ba, may pagkakaiba-iba talaga tayo ng perception. 'Di ba? Puwedeng okey sa 'yo 'to sa kanya hindi. Tapos sa ay hindi okey tapos mga gano'n ah, paano ang ginagawa ko kasi kapag ga'non nakikinig mo na ako sa tao, kapag nagpapaliwanag siya may sinasabi siya, <sighs> tapos pag feeling ko na hindi naman okay yung bagay na yun, 'dun ako nag-input ng mga pwede kong idagdag pwede kong sabihin alam mo minsan kasi kapag pareho kayong strong personality kumbaga alam mo pareho kayong matapang, <laughs> pag maldita ka maldita, lalo ka kasi kayong mag-clash, 'di ba? Kailangan meron talagang isa sa inyo magpakumbaba, bumaba, para at least magkaintindihan kasi kapag pareho kayong soft pareho naman kayong strong, hindi nag-ma-match 'yong gano'n eh, kaya mas okey, talaga na ipaliwanag mo intindihin mo 'yong side na 'yon pero siyempre not to the point naman na accept ka lang ng accept, kasi siyempre hindi tayo matututo sa bagay na 'yon 'yong <scoffs> mga gano'n ba 'yon 'yong mga natututunan ko alam mo ba 'yan? Dahil sa stressful 'din ng trabaho ko na araw-araw 'di ba?
Sige sige. Oo. Tot totoo. Tama, oo. Oo. Mm, mm. Tama. magka clash kayo nun, Oo. Totoo. Tama oo. Totoo. Oo, oo.